Yabancı bir şehirde yeni çevre kurmanın yolları neler?
Iıı, ya, ilk olarak bence, emm, bir komşularla bir iletişime geçmek, eee, onları bir tanımak, eee, bence en iyi yol olabilir. Çünkü en yakınımızda olacak olan kişiler onlar olduğu için, eee, daha kolay olur diye düşünüyorum. Yani, en basitinden böyle bir apartmanda insanlara bir selam vermek, eee, gerçekten de yeni bir arkadaşlar ve yeni çevre ku kurma yolları olur bence.
Hımm. Ha, mantıklı. Evet, aslında dediğin gibi, yani, bi bir yere taşınıyorsun ve: "Merhaba, ben Ahmet, ben Ayşe, eee, yeni komşunuzum." demek aslında hem basit bir yöntem hem de en azından, eee, bi biraz da güvenilir, yani. Çünkü aynı apartmanda yaşadığın insanlar böyle selam veriyorsun, bir şey yapıyorsun. Tabii ki, yani, böyle, sürekli, böyle, eee, en iyi arkadaş olmana gerekmiyor, eee, takılman gerekmiyor ama en azından, eee, o şeyine ç daireni genişleten, eee, biri. Peki, eee, böyle, sen ne yaptın, mesela, eee, genelde? M hem turist olarak gidelim hem b eee, ne bileyim, başka bir şehre taşındıysan, eee, onu da konuşalım. Ya, gittin, mesela, yabancı şehirde bir turistik olarak gidiyorsun. O, işte, ne bileyim, 1-2 hafta kalıyorsun orada. Nereye gidersin? İşte, barlara mı gidersin, işte, ne bileyim, eee, çevrim içi uy dijital platformları mı kullanırsın? Ne yaparsın mesela?
Evet. Hı hı. Iıı, ya, eğer, emm, otelde konaklıyorsam, eee, büyük ihtimal mesela o otelin bir barına giderim, işte, eee, en basitinden, böyle, bir, ımm, ımm, çalışanlara bir selam veririm. Yani, çünkü o da, mesela, bir çevre kurma yolu. Genelde o çalışanlar orada lokal insanlar olduğu için onlarla, böyle, çok, eee, güzel sohbet de edebiliyorum ben, mesela, bu otellerde. Eee, hatta Almanya'da iş için gittiğimde resepsiyonların bazıları, mesela, şeydi, eee, Türk'tü. Hani, Türkçe konuşabilmenin, eee, çok güzel yanı oluyordu. Hatta biriyle o kadar böyle şey olduk ki işte, maç maç oluyor, maç izlemeye aşağı iniyorum falan. Aynı takımlıydık falan, hani, güzel güzel, böyle, <chuckles> yalnızlık çekmedim, yani, orada. <chuckles> Evet.
Harika. Doğru. Harika. Ne güzel. Ha, güzel. Güzele denk gelmiş. Eee, iyi, harika. Anladım. Eee, peki, eee, hiç, böyle, şey, yaşıyor musun? Mesela bir dil bariyeri anlaşamadığın, ne bileyim, karşındakinin İngilizce bilmediği, senin yerel dili bilmediğin, eee, durumlar oluyor mu? O o o zaman mesela, böyle, nasıl anlaşıyorsun, böyle, küçük, böyle, eee, interaksiyonlarda, eee, durumlarda?
Emm Ya, aslında ben yeteri kadar İngilizce konuştuğumu düşünüyorum. Eee, aynı şekilde İspanyolca, emm, ama tabii karşımdaki kişi mesela çok az İngilizcesi varsa öyle durumlarda biraz tabii sohbet, eee, kısa sürebiliyor doğal ha eee, doğal doğal hâliyle. Yani, işte, belki, hani, çok konuşamasak bile, ne bileyim, bir, eee, birlikte bir yine bir şeyler içilebilir mi? Ya, neden olmasın? Hani, illa, böyle, çok derin sohbet edeceğiz diye bir şey yok. Mesela, gidip, böyle, bir, ımm, bir şeyler içilebilir, bir müzik dinlenilebilir. Yani, futbol maçı izleyebilirsin, mesela. Basketbol maçı izleyebilirsin. Ya, bunlar da yapılabilir ki yaptım da, yani. Hani, mesela çok, böyle, konuşamadığımız, ııı, bir, iii, biri olmuştu. Onunla, mesela, futbol maçı izlemeye gitmiştik.
Hı hı. A! Ne güzel. Değil mi? Mesela, değil mi? A, çok iyi. Hı hı. Anladım. Ne güzel. Peki, emm, b b herhangi böyle yabancı bir t şehre taşındın mı? İşte, doğup büyüdüğün, eee, yerden, eee, kalkıp, şehirden kalkıp başka bir şehre hiç taşındın mı, mesela?
Evet, eee, taşındım, yurt dışına taşındım. Eee, İstanbul'da yaşıyordum sonra işte, İspanya'ya taşındım, mesela. Emm, her şey tabii hâliyle değişti, yani, hani, eee, arkadaş çevrem işte, eee, doğal olarak hani ailem uzakta, eee, işte yeni ev, yeni şey her şey i yeniydi, yani.
Hıı. A, çok farklı. A, ne güzel. Anladım. Evet, değil mi? Harika, anladım. Peki, o zaman, yani, komşuları, eee, bir kenara bırakırsak, emm, orada ne yaptın? Çünkü, hani, direkt artık buraya, eee, oraya yerleşmişsin, eee, İspanya'ya. Orada n nasıl, ne bileyim, hani, i işle mi gittin, işten arkadaşların mı oldu? Ya da ne bileyim, işte, eğitimle mi gittin öğrenciler, eee, sınıf arkadaşların mı oldu? İlk başta ya da m hani, direkt de taşınmış olabilirsin. O tarafta ilk böyle arkadaş çevren, ilk arkadaşın mesela, kimdi İspanya'daki?
Hı hı. Eee, ben aslında ilk dil okuluna gittiğim için tabii doğal olarak, eee, dil okulundaki arkadaşlarım en yakın çevrem oldu, diyebilirim. İşte, eee, onlarla mesela derslerden sonra gidip bir şeyler içme olsun, o da zaten herkesin işine geliyordu. Çünkü pratik yapma ihtiyacımız oluyordu. Ama bu sayede, eee, böyle çok samimi bir ortam oluşmuştu, mesela, onlarla. Emm, ilk o arkadaş çevrem olmuştu. Sonrasında ben, işte, tabii, iii, doğal olarak her gün her gün bunlarla buluşamayacağıma göre, bu insanlarla onlar da ben benimle aynı şekilde. Eee, ben işte biraz daha çeşitlendirmek için mesela akşamları, eee, gidip emm böyle ımm, yani, dil değişimi m programları oluyordu, mesela o barlarda falan. Evet, oradaki insanlarla işte tanışıyordum. Sonra işte hafta sonları, eee, bir etkinlikte gidiyordum mesela, gezi tarzı. O etki aslında o gezilerde çok güzel arkadaşlık ediniyormuş. Mesela, onun farkına varmıştım ben.
A, güzel. Değil mi? E, doğal olarak. Hıı. Evet, buluşmalar, doğru. Müthiş. A! Ne güzel. Anladım, harika. Aslında öyle bir şeyleri denemişsin. Hem oradaki dili öğrenmek için kendini biraz zorlamışsın hem de, eee, bir artısı da, eee, senin arkadaş çevreni genişletmiş. Ne güzel. Peki, m o tarafta mesela, eee, hiç, böyle, zorlandığın bir an oldu mu? Eee, belki diğer yabancılar ya da şöyle söyleyeyim, arkadaş çevren şu an mesela daha çok yabancılardan mı oluşuyor yoksa İspanyollardan mı, yani, senin gibi diğer, hani, yerel olmayan insanlardan mı uluslararası insanlardan mı oluşuyor yoksa, hani, daha çok İspanyollardan mı oluşuyor? Bir de, emm, i i i yani, şey yaşadın mı mesela, hani, işte, İspanya, hani, Akdeniz ülkesi, hani, çok sıcakkanlı deniyor ama o tarafta hayır aslında öyle değilmiş, biraz daha kapalılarmış yabancılara karşı dediğin, böyle, ı kötü bir, eee, anın ya da ne bileyim reddedilme, eee, şeyin, durumu yaşadın mı? Onu sorayım sana.
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, ya, aslında reddedilme değil ama Tamam, gerçekten de İspanyol insanlarla, mesela, eee, an en azından benim deneyimime göre, yani, söyleyeceğim bunu, genellemek istemiyorum ama tabii ki mesela bir, imm, işte, bir etkinliğe gitme, bir, işte, böyle, bir konsere gitme, yerel konser olabilir mesela orada. Eee, eğlenme gerçekten evet, hani, her şey çok güzel ama tabii, her İspanyol'la da, emm, yani, ımm, tabii, şöyle bir durumda olmuyor, yani. Onlarla, böyle, işte, çok, böyle, fıkı ııı, sıkı fıkı arkadaş olamıyorsun gerçekten de. Çünkü ilk benim tanıştığım İspanyollar en azından şöyleydi, tamam, hani, evet, eee, çok sosyal insanlar ama aynı zamanda hep ailelerine düşkünler. Yani, aslında bu ne bana karşı ne, işte, diğer bir ülkeden, eee, yabancıya karşı. Ailelerine çok düşkün oldukları için dışarıya günün sonunda biraz kapalı oluyorlar. Yani, zaten, böyle, yorumlarda aslında duydum ben diğer yabancılardan. Hani, sadece bana değil.
Eee, tabii ki kişisel bir evre. Evet. Müthiş. Ha, öyle mi? Anladım. Ha, anladım. Yani, o tarafta, eee, o oradaki aileye daha bağlı olması aslında evet, yani, ne bileyim, daha sosyallik hayatına birini alma konusunda belki dediğin gibi biraz daha, eee, kısıtlayıcı o olabilir. Imm, anladım. Peki, güzel. Eee, o zaman, yani, çok olumsuz bir olay yaşamadığını anlıyorum buradan.
Evet. Emm, yani, evet. Eee, olumsuz, çok, böyle, a aşırı derecede olumsuz bir şey yaşamadım ama tabii, iii, günün sonunda dediğim gibi, hani, eee, hem aileye hem de arkadaşlarına çok düşkün oldukları için, mesela kü çocukluktan beri 3-5 tane arkadaşı var. Onun dışına çıkmak istemiyorlar. Yani, konfor alanın dışına çıkmak istemiyorlar. Bana en azından öyle geldi, yani, tanıştıklarım.
Iıı, harika. Iıı A, yoksa yaşadın mı? Hıı. Anladım, harikaymış. Anladım. Ya, evet, zaten burada, yani, eee, hem, hani, gidip bütün ülkenin, eee, insanlarıyla arkadaş olamazsın. Yani, iyi insanlar var, kötü insanlar var. Senin anlaşabileceğin insanlar var, anlaşamayacağın insanlar var. Ve, işte, karşıdaki, dediğin gibi, ne kadar açık, ne kadar değil, eee, o taraf da var. Ama anladım, o tarafta, hani, kişisel olmaması en azından sevindirici. Eee, hani, sadece ne bileyim, sadece ırkından dolayı, eee, dininden dolayı, eee, o tarafta bir, ııı, dışlama, eee, ötekileştirme olmaması gayet iyi. Çünkü, hani, kimseyi sevmiyorlar ya da kimseye, eee, açık değiller. Eee, en azından, ııı, bu da, eee, biraz olsun bu rahatlatıcı. Peki, ımm, bir dönüp baktığında, ımm, emm, yalnızlıkla nasıl? Hiç yalnız kaldın mı, mesela, ilk İspanya'ya, böyle, ilk taşındığında, eee, işte, arkadaş o bulamadın, bir şey olmadı ya da eski arkadaşlarını özlediğinde? Çünkü, hani, hem aileni bırakıp geliyorsun, arkadaşlarını, hayatını bırakıp geliyorsun. Emm, o tarafta mesela, eee, şeyi hissettin mi, yani, mesela, biraz ya yalnız kaldım? Eee, bi belki alışkın olabilirsin de yalnızlığa. Ya da, ne bileyim, "Çok zor geçti. Yalnız olmak bana çok zordu" eee, dediğin hiç oldu mu?
Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Eee, aslında dediğin gibi, yani, ben öyle çok fazla, emm, yalnız k kalsam da, emm, e, çok, hani, kafaya takan biri olmadığım için, yani, hatta bilerek yalnız kalmayı da sevdiğim zamanlar oluyor, ııı, zaman zaman. Çünkü ben, hani, yani, eee, kendi başıma vakit geçirmeyi de seven biriyim. Hani, çok severim, böyle, sessizliği, işte, iii, böyle, çok yorulmamayı, dışarı çıkmamayı bazen ama yani, ilk geldiğim zamanlarda şunu fark ettim biraz. Tamam, işte, arkadaş ediniyorum. Hani, bir sürü çevrem oldu. Emm, ama böyle günün sonunda sanki bir şeyler eksik, böyle, bir organik, eee, şekilde ar arkadaş edinemiyordum hissiyatı olmuştu bende. Hani, kalabalıklar içinde bir yalnızlık hissettim, evet, yani, öyle bir durum olmuştu.
Harika. Anladım. Öyle mi? Hımm anladım. Anladım. Eee, umarım aşmışsındır o problemi. Dediğin gibi, hani, ilk etaplarda, eee, ve de özellikle, hani, 1 seneye kadar, eee, bazen o o yalnızlık, eee, olabiliyor. Ne bileyim, işte, bir iş bulana kadar, eee, belli bir sosyal çevre geliştirene kadar olabiliyor. Peki, bu arkadaşlarınla, ımm, ne gibi aktiviteler yapıyordunuz? Mesela, işte, ne bileyim, basket oynamaya mı gidiyordunuz, ne bileyim biş bir film eee, zaten şeyi, hani, bir oturup bir şeyler içelim, yiyelim o orayı ayrı tutuyorum. Eee, ne gibi aktiviteler yapıyordunuz? Ö hem uluslararası arkadaşın ya da İspanyol arkadaşın varsa, eee, 1-2 tane neler yapmaktan hoşlanıyorlar mesela? Ne yaparsınız?
Hı hı. Eee, ya, aslında bu İspanyol arkadaşlarımla mesela padel oynamaya gidiyoruz. Onlar çok seviyor bu padeli. İşte, eee, onun dışında mesela futbol oynadığım arkadaşlarım var, eee, yaşadığım mahallede. Mesela onlar da eee, onlarla da aram çok iyi. İşte, hiçbir şekilde bir hiçbir problem yok. Hatta şöyle diyebilirim. Şimdi futbol deyince, eee, genelde, böyle, çok karma milletler oluyor. Mesela, işte, göçmen çocukları oluyor, İspanyollar oluyor, sonra, işte, Erasmus için gelenler oluyor. Böyle bir karma oluyor, yani, orada, böyle, futbol. Gerçekten de herkesi bir araya toplayabiliyor. Eee, müzik müzik gibi futbol da bence önemli. Sonra işte, emm, bazı arkadaşlarım var. Onlarla tabii mesela ilk bu Erasmus dönemde hani, iii, ilk tanıştığım arkadaşlarım genelde Erasmus için gelenler veya, böyle, 1 yıl, 1,5 yıl için staj yapmaya gelenler ve ev ev partileri falan yapıyordu. Mesela, beni de davet ediyorlardı. O ilk zamanlarda, böyle, daha çok gidiyordum o ev partilerine falan. Şimdi o kadar <chuckles> enerjim yok böyle gece çıkmaya. Biraz yaşlandım galiba.
A! Ne güzel. Güzel. Hı hı. Evet. Ne güzel. Anladım. Çok iyi. Harikaymış. <giggles> Belki. Anladım, harika. Güzelmiş aslında. Eee, o tarafta da, hani, eee, yerel insanlarla m uluslararası insanlarla da, eee, vakit geçirmen, davet edilmen, eee, ve, ne bileyim, özellikle, işte, spor gibi güzel, böyle, hani, hareketli aktiviteler yapman, ımm, gayet iyi. Peki, diğer tarafa baktığında, böyle, hani, eee, sosyal olarak alışamadığın İspanya'da, eee, Türkiye'den çok farklı dediğin, eee, "ya, ne garip bir şeymiş" eee, dediğin hiçbir şey o oldu mu? Ya da tam tersi mesela "Ya, bu keşke Türkiye'de de olsaydı, hani, ne güzel bir şeymiş, eee, ne güzel bir kültürel bir parçaymış." dediğin vu herhangi bir şey var mı bu sosyal, eee, eee, hayatta?
Evet. Evet, eee, mesela, bu, ımm, sosyal etkinlikte, mesela, hani, o sokak festivalleri, falan, keşke daha çok, hani, Türkiye'de de olsaymış derdim. Eee, çok böyle renkli geçiyor. Yani, mutlaka, böyle, eee, seveceğim, herkesin sevebileceği bir şey oluyor. Yani, en basitinden böyle, o bir sürü yemek geliyor, mesela, sokak, eee, lezzeti olarak. O, mesela, bu, ııı, işte, veya konser oluyor mutlaka böyle bir, eee, baktığın zaman. Tamam, belki bazı yerlerde de var konser. Ama, yani, yine bu kadar hareketli geçmiyor bence Türkiye'de. Eee, mesela, onu isterdim. Emm, ya, garip olarak da Mesela, çok geç dışarı çıkmaları gece ve partiye, falan, gittiğin zaman gerçekten 1'de başlaması, mesela, 1 saatten sonra şöyle bir şey oldu bende. Evet, hani, çok böyle, eee, iii, arkadaş ortamım vardı. Mesela hep çağırıyorlardı. Yani, 1'de gidiyorsun gece, eee, 6'ya kadar, hani, parti. Eee, hani, ben 1 saatten sonra onu kaldıramadı beni vücudum. Böyle, eee, işte, ertesi gün, eee, bildiğin, hani, vücudumun perti çıkıyordu, yani. Eee, işte, o günü yok sayıyordum, falan, böyle. Eee, o, mesela, çok zorladığı için, hani, hayır diyordum, hayır diyordum. Bir saatten sonra da doğal olarak insanlar da çağırmıyordu, mesela, o tarz şeylere. Öyle bir sıkıntı yaşadım, mesela.
Tamam. Ne güzel. Hıı. Ne oldu? <chuckles> Tamam. Değil mi? Çok kötüymüş. Tabii. O tarafta. Anladım. Anladım, bayağı, gerçekten bayağı da geçmiş, yani, gece, eee, sabah 1'de, eee, başlayıp. Eee, sabah 6'ya kadar devam eden, gün doğumuna kadar devam eden bir parti gerçekten, hani, a sürdürülebilir mi, olmayabilir, evet. Dediğin gibi zaten ilk başlarda 1-2 kere, 3 kere, bir kaç hafta gidilir belki. Ama sonrasında da dediğin gibi ertesi günün, eee, pertin senin deyiminle perte çıkman, eee, ve günün de bitmesi, ııı, kötü olabilir. Anladım, ııı, yani, çok keyifli bir sohbetti, senden güzel şeyler öğrendim. Hem seni sosyal çevren nasıl, nasıl arkadaş ediniyorsun, bir yere gittiğinde, yaşadığın yerde nasıl? Eee, ben çeşi teşekkür ediyorum sana.
Evet. Evet. Ben çok teşekkür ederim, sorduğun sorular için. Benim için de çok eğlenceliydi. Eee, görüşmek üzere tekrar.
Ne demek, ne demek görüşürüz, kendine iyi bak.
Ben de.